Oh, oke oke, berarti, eee, kalau misalnya sekarang nih, aku ngerubah pola tidurku nih, kayak yang awalnya aku jam 02:00, jam 03:00, terus kayak nanti aku rubah dari jam 08:00 atau jam 09:00, gitu, pertama yang tadi kesehatan, terus ke-2 juga pola, apa, kayak ketena apa, tadi yang lebih ke karir, ya, Kak, ya?
Iya, betul, karir. Karir juga lebih lebih lancar ya, karena kan fokusnya bagus kan, kayak gitu. Mmm, terus ini ya, Kak, kalau Kakak mau mengubah jam tidurnya, jangan langsung yang kan tadinya jam 02:00, jam 03:00 nih, jam 02:00, jam 03:00 pagi subuh, gitu ya, Kakak jangan tiba-tiba langsung ubah ke jam 08:00 ya, itu nanti juga bakal, mmm, mengganggu kesehatan Kakak juga. Jadi mungkin pelan-pelan aja, misalkan 1-3 hari ke depan, dikurangi dulu 30 menit, jadi mungkin tidurnya 01:30, yang biasanya jam 03:00, jadi 01:30 itu dicoba dulu 3 hari gitu, kalau udah, eee, enakan, baru ditambah lagi durasinya jadi tidur jam 02:00 gitu. Jadi interval tiap 30 menit aja ya, Kak, dan itu tuh jangan langsung yang tiba-tiba, eee, langsung kayak banyak, gitu, yang misalkan dari jam 03:00 ke jam 08:00 malam, itu kan jauh banget ya, jadi emang harus pelan-pelan, gitu loh, Kak, jadi biar tubuh juga nggak kaget dan metabolismenya juga tetep aman, kayak gitu.
Oh. Oh, oke oke oke. Ya. Iya, betul. Oh, oke. Iya. Oke. Ya ya. Iya. Iya iya. Oh, oke. Oh, oke oke. Nah, jadi kayak, eee, kalau misalnya aku mau ngerubah pola itu pun juga harus perlahan, gitu, step by step, jadi misalnya awalnya jam 02:00, jam 03:00 aku rubah ke jam 12:00 dulu, terus nanti rubah ke jam 10:00, jam 11:00 terus nanti akhirnya ngambil ke jam 08:00 atau jam 09:00 gitu ya, Kak, ya?
Iya. Betul. Dengan ritme tidur yang sehat nih, Kak, Kakak tuh nanti lebih siap menerima kayak mungkin, eee, aktivitas pagi jadi lebih semangat, tidur juga nggak pusing lagi dan fresh, gitu ya, dan nggak sering melewatkan kesempatan, gitu. Jadi, kan mungkin kalau Kakak lagi lemes, gitu ya, mau ngapa-ngapain kadang kan ya, "Aduh, udah capek banget nih," gitu. Terus, "Kok, kayaknya aku capek terus kayak gini ya, padahal aku kayak oh udah istirahat udah ada tidur," gitu. Nah, kayak gitu sih, Kak.
Iya iya, betul. Oke. Iya. Iya, betul. Iya iya.